S So, ah, sa tingin ko talaga eh, ano eh, parang nagiging big factor na siya, talaga sa pang araw-araw, kasi, pag-sinasabi mong stress ah, number 1 talaga sa trabaho pa lang stress ka na eh.
Mm. Oo. <laughs>
Oo. A sa pag-dating sa buhay ng tao talagang iisipin mo na wala na talagang, puro puno na ng stress talaga at pressure.
Mm.
Kasi sa trabaho eh, pa kagaya ng e na-experience mo di ba? Na ganun yung kakahinatnan. Para kang kumbaga eh, hindi ka binigyan ng, kumbaga hindi ka binigyan ng importansya or, ah hindi hindi nila vinalue yung experience mo, di ba?
Oo. Nakakalungkot. Oo. Totoo, <laughs> nakakalungkot.
Kasi yung ano oo. Kasi sa ganong experience kasi sa ano, sa ganong experience ah ah hindi na lugi mismo yung kumpanya. Kasi yun yung it takes time kasi na na mas, pulido yung gawa, pulido yung mga serbisyo.
Oo. Oo hindi na ako ma hindi nila ako kailangang i-spoon feed, hindi ko kailangan mag-tanong ng mag-tanong, di ba?
Oo. Oo, di ba? May kung kung alam mo na talaga yung mga pasikot-sikot, mga ganong bagay, tapos ganun lang di ba? Hindi worth it talaga.
Oo. Totoo. Ayun, tapos 'yong gising ka pa ng gabi, kaya, nawalan talaga akong gana oo. Tapos 'yong mga government natin ang taas ng kaltas nakakatakot na.
Oo. May night differential pa. Tapos kaya nga eh.
Tapos pag kailangan natin ng tulong wala tayong malapitan.